Şeyi sormak istiyorum, mesela, son dönemlerde, böyle, ııı, şeyler çok moda oldu. İşte, eee, yulaf kasesi üzerine birazcık, böyle, elma rendeleyeyim, işte, kakao çekirdekleri koyayım falan, böyle, üzerine meyveler, falan. Öyle bir yanına
I hı. <chuckles> Tam Instagram'a gönderi atmalık bir kahvaltı tabağı. <chuckles>
<chuckles> Aynen öyle. Var mı böyle bir şey yoksa ekmek arası sandviç, işte, ya da simit, bu tip şeyler mi seni daha çok cezbediyor ofis günlerinde?
Emm, yok ben şöyle ofis günlerinde de salata ve yumurta götürürüm. Evdeysem salata ve yumurtamın yanına, işte, belki bazen bir fit pankek ya da, ııı, fit krep ya da, işte, bazen
Hımm. A! O nasıl oluyor? Fit pankekle krep.
Ya tam, fa tam buğday unu kullanıyorum, yani, normal un kullanmıyorum, eee, ama öyle yulaf kasesiydi, hazırlayayım da götüreyim de, ben pek, yani yumurta yemediğim kahvaltıda, kahvaltı yemişim gibi hissetmiyorum.
Hı hı. He. Tok tutuyor, değil mi yumurta?
Kesinlikle, kesinlikle. Bir de ben sanırım kahvaltıda tatlı yemeyi de çok sevmiyorum. Yani, önce tuzlu yiyip sonunda tatlı yemek benim için uygun ama bir kase dolusu tatlı içerikte bir kahvaltı beni tatmin etmiyor.
<giggles> Bu çok tipik bir, eee, Türkiye coğrafyası kahvaltısı oldu, değil mi? Hani, böyle tatlı, <chuckles> tatlı sonda yenir. Ekmeğe bir, eee, çikolata sürülür, falan gibi.
Aynen. Sonda, evet. Bir reçel, bir bal, kaymak. <chuckles>
<chuckles> Reçel daha güzel bal. <chuckles> Peki, eee, akşam yemeklerini eve geldiğinde, böyle, hızlıca pratik bir tercihte mi, eee, bulunarak hazırlıyorsun? Yoksa onda daha düzenliyim dedin. Hani, eee, nasıl yapıyorsun akşam yemeklerini?
<giggles>